Al hem, alors, oui, elle avait aussi un problème, mais elle avait une manière, alors, c'était juste différent, on va dire, mais, en fait, heu, sa manière de l'aborder et de d'en parler
Mmh mh.
c'était très inspirant parce que, heu, c'était: «OK, c'est là mais, heu, bon, bah voilà, c'est là.», <chuckles> c'est, il y avait pas de: «M maintenant qu'est-ce que qu'est ce que j'en fais quoi?» Et, heu, c et et c'était plus dans cette, heu, attitude là et pas, heu, de renonciation. En plus elle était très à l'écoute. Heu, on avait de très bons échanges, ce qui me changeait totalement. Hem, en fait ça m'a reboosté, ça m'a redonné, hem en fait je je me suis tout simplement dit: «En fait, s'il y en a une comme elle, c'est qu'il peut y en avoir d'autres».
OK. D'accord. Mmh mh. Mmh mh.
Donc c'est pas, hem mes efforts ne seront pas dans le vide parce que, ben, ça ça m'a, hem, comment dire ça?
Ça t'a redonné une certaine confiance et
Le fait qui elle, heu, finalement voilà, heu, je me je me suis dit: «Je me j'ai rencontré d d'autres et donc du coup ça vaut le coup, en fait. Tout simplement ça vaut le coup.» et et rien que ça, ça a tout changé puisque derrière j'ai changé du coup de d'orientation, heu, pour, heu, aller dans des at pour, heu, on va dire aller sur quelque chose de plus technique, dans les ateliers, du coup, c'était plus simple de rester, heu, éveillé puisqu'on est en activité. Hem, j'ai fait des choix, heu voilà c'est ça.
Mmh mh. Ouais. D'accord. Ah oui, donc ça t'a fait complètement changer ta ta peau professionnelle, aussi.
Ouais c'est ça, mais en fait ça m ça a été mes 1re décisions vraiment personnelles que j'ai prises. Heu, là où avant, bah, c'est les parents qui décidaient, quoi. Heu, j'ai v ça m'a fait prendre confiance en moi. Ça ça ça m'a vraiment changé, en fait. Complètement.
Mmh mh. OK. Oui. Et et justement, hem, à ce moment-là quand tu as eu ce petit déclic et que tu as tu as décidé de changer, est-ce que, hem, tes proches qui n'étaient pas vraiment, heu, là pour toi à ces moments-là, est-ce que, heu, ils ont compris tes décisions? Ou est-ce tu les envoyais un petit peu balader? Heu, parce que justement, ils étaient pas là avant. Heu, comment comment que ça ait réagi de l'autre côté?